あの、相手の立場を理解するために、することっていうのを聞きたいんですけど。
はい。 うん。 はい。ま、これはね、ほんとにこれをしたら必ずとかっていうのが、まだ自分の中であるわけでもないし、ま、試行錯誤をしつつ、ま、失敗談があって、それによって、また試行錯誤をしつつ、ちょっと理解できるように、やっているところではあるんですね。
はい。 はい。 うーん。 そうですよね。なかなか相手の立場を理解するって難しいと思うんですけど。
うん。 <laughs> やあ、難しいです、ほんとに、うーん。
うーん、最近、ま、最近でもいいですし、あのなんか、これはちょっと、この人の立場を汲むことができたなって、理解することできたなって、思ったことってありますか？
はい。 はい。 はい。 ああ。 ああ、ちょっとね、最近あの失敗談がちょっと、あの、続きましてですね。まず、あの、しっうーん、失敗談からだと思うんですけど、あの実は、この、えっと、自分の部署で、まあ、部下という風にはなるんですけど、ま、そんな偉そうな立場でもないですが、あのかなり世代の離れた方、ま、世代間の違いだけではないのかもしれないんですけれど。ま、あの、えっと、採用してですね、入ってきて、で、まあ、その人がですね、失敗を、えっと、した時に、なんかあの結構、ま、責めてしまったのかな。それで、確かにその人はですね、私が言ったことに質問したことに対して
おお、逆に。はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。
本当の、え、答えをしなかったんですよね。
うーん、本当の答えっていうと、まあ、あの
うんうん。
なんか、本当は思ってないことを答えとして出してきたってことですか？
うん。 いや、あの自分その人がしてしまった間違いなんですけど、最初は「自分はしてない」っていう風に最初に聞いた時は言ったんですよ。
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。
うーん。 で、その時にはい。だから、もちろん私としてはですね、最初はですよ。いや、もうあのそれをするのはその人しかいないんですよ。<laughs> ま、あの他の人がアクセスないし、あの、あとアクセスあるのは私だけで2人だけなので、ま、私はしてないから、もう、あとは残るのはその人しかいないんですよね。
それははい。 はい。 うーん。 うーん、なるほど、もう答えは出てると。
<laughs> そうそうそう。もうあの、ありえないんですよ。本当にアクセス権が他の人にはないので。
ああ、もう確実にその人がやったのは、あ、やったというか、まあ、分かってるけども、やってないと。
分かってる。 はい。 ま、私としては、ま、確かに確認をする意味でね、あの「これ、やったよね？」って、聞と「いやいやそんなこと、あの、触ってませんよ、やってませんよ」って言うんですよ。
はい。 うーん。
で、ま、私は「え？」って「でも、あなたしかいないよね？」って、でも、ああ、すごいその時はちょっとムッときたんですよね。なんでこの人はうん。ね、あの、もちろんそその人が実際にアクセス権があるのは、多分でも他にはないというのも分かってたような気がしますけど、まあ、とっさに返ってきた答えがそれだったので、私は「え？」<laughs> そう。
うーん、そうですよね。 ふ、うんうん。 そうですよね、びっくりしますよね。 うん、なんかそれ、結局あの、ま、部下に値すると思うんですけど
うん。 はい。 はい。
なんか、ま、相手のその立場というか、そういうことを考えた時に、なんどういう風に言えば、答えてくれたのかなとかって、なんか考えたりしますか？
はい。 ええ。 うん。 いや、だから最初はね、そういう風にもうほんとにね、わかりきっているようなことを、こんなことを言って「何それ？」っていうところに自分が縛られてしまって、なんか、なぜその人が例えば、あの、正直に言えなかったのかなっていうところに、最初は考えつかなかったんですよ。
うーん。 うん、あ、そこまで考えが至らなかったってことですね？
至らなかったですね、ほんとにもう「何この人？」っていうもう相手を責めるぐらいの気めちでしかなかったんです。そんなはずはないよねって、うん「あなたしかいないよね、そんなことないでしょう」みたいなそんなこと考えてました。
うーん。 うーん。 まあ、でも、最初はそうですけどね。うん。 うーん、うんうん、そうですよね、やっぱそうなると、相手との関係性ってその後は、あの、ま、良くなくなってしまったとかですか？
はい。 いや、私は自分の中でモヤモヤしてましたね、すっごく。だからもう分かりきってることをちゃんと言ってくれないし、ね。で、だからそこから「なぜこの人は言えなかったんだろう？」っていうところに行き着くまでに、はい、時間がかかっちゃいましたね。
うん。 はい。 はい。 ああ。まあ、でもそれを考えることって、やっぱ素晴らしいことだと思うんですけど
はい。
はい、その時、まあ、どんな風に、なぜ言い出すことが、ほんとのこと言うことできたかったんだろうって、なんでだろうなって考えた時に答えは出たんですか？
うん。 いやだから、あの、しばらくはなんかモヤモヤしてたし、ま、腹も立つというのもあって、ね、あの、そういうことがあったことに対して、まあ、ちゃんと、ええ、言わないことについても、苛立ちとか、<laughs> まあちょっと不信感ではないですけど、ねえ、あの、この人、え、信頼できるのかな？とか、<laughs> っていうので、かなり悩んでた、ええ、時期があったんですね。でもずっとその考えつい
はい。 はい。ありますよね。 うん。 はい。
たし後が「あれ？うん、でも待てよ」 「この人が言えなかったなりに何か、ま、あったんじゃないか？」とか、あるいは、ま、自分の聞き方とかその時に私がした、ま、あの、言葉にはそんな言わなかったんですけど、自分が醸し出していた雰囲気とか、こうせ責め立てるような、なんか、間違いとか言わないことに対してのなんか、圧迫感じゃないですけど。
はい。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なんかやっぱり関係性も、ま、上司と部下っていう関係性なので、圧が掛かってたんじゃないかとか、そういうのもあるかもしれないですね。
はい。 はい。 <laughs> そうなんですよ。なんか知らず、自分では、ま、無意識とうちに、そういうプレッシャーを与えてたのかなとかね、考え始めたんです。
うん。 うーん。 ん、そうですね。なんか、自分はそういうつもりじゃなくても、相手は、あの、どう感じてるかっていうのを
うんうん。 はい。
あの、なかなかこう、それを最初から考えて、話を始めることって出来ないですもんね。
うーん、そうなんですよ。だから、まだまだ自分が未熟で、なんかそういった行動に対して、なんか相手を責めたり、イライラしたり、腹を立てるという反応しか、あ、出来なかったんですよね。ということは、もちろん、ね、少し、何故出来なかったのかっていう理解をするとこに全然至ってないですよね。
うん。 うーん、そうですね。
うんうんうん。 だから、そういううん、とこがあった時に
なかなかそこに至るの はい。
まず、なぜそういうあ、あの例えば自分が何かした質問とかに対して、ま、相手の答えが、ね、あの多分分かりきったようなことでもそれをちゃんと言ってくれなかった。今回の例に関しては何で言ってくれなかったんだろうっていう、ま、責める、あい責める代わりに、少し考えてみる
うん。 うん。
ことも必要じゃないかなと思いましたね。
うそうですね。やっぱり相手を責めるってことはあの、ものすごく簡単というか、あの、いくらでも攻めようと思えば責められますもんね。
<laughs> そうなんですよ。おっしゃる通りほんとに簡単なんですよね。「自分はもう悪くない」とかいつの間にか思い上がってて、いや、ま、「言えない」とかそういう風な答えをした何か理由も、ま、あったのかもしれないから、ま、そこを分かってあげようとする自分からの歩み寄りは欠けていたんでしょうね。
うん。 うーん、やっぱり、ちょっとでも歩み寄ってれば、あの、何かしら相手から返ってくる答えって違ったかもしれないですね。
はい。 うん。それは、本当にあったんじゃないかと思いますよね。でもそれが、その言葉が返ってきた後、しばらく自分もモヤモヤしてた時っていうのは、少しやっぱりね、また自分から、やっぱり、そのなかなか歩み寄りとか、近づこうっていう考えもないもんだから、結構なんか避けがちになってたんですね。その期間というのは。
うん。 ああ、やっぱり、そうなりますよね。
そうなんですよ。なんか自分でもうん。
そうやって、そこはどうやって、なんか、どちらから話しかけたとかってあるんですか？
ああ、だから自分で、まず、そのあんまり高い壁ではなかったような気がしますけど、まあ、最低限の事を話をしたり挨拶とかはね勿論するし、あの、ちょっとした話とかはするんですけど、あまり、こう、それ以上の話とかが出来なかったり。ええ、その期間はしていたので、ま、自分なりに先程言ったようにね、考える時間長かったんですけど、あ、いやいや、ちょっと待ってよって思った時に、あ、これこのままね、避け続けても解決をしないしって言う、そこにちょっと思い付きましたね。
はい。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 ああ、え、ま、自分の非を探すというか
はい。 うん。
あの、そうすることによって、あの、ま、自分が悪かった部分を理解することによって、相手が言いにくかったんだろうなっていう理解ができて、ま、そっからは徐々に、こう、話ができる関係性になっていったんですかね？
はい。 はい。 はい。 <giggles> まだね、かんぺあ、えっと、完璧ね、その今回の件があって、次に同じことがあったら、またちゃんと今回習ったように次ができるかっていうのをまだ100%自信があるとはとても言え <laughs> なんかまた、おま、似たような失敗を繰り返すかもしれないんで。ま、それでもね、あの、その時に、あ、「あ、そうか、前も確かこんなことあったよね」って、まあ、うん、あ相手がそういう風に言った時に、それに対してそのまま「なんだこいつ」とかっていう反応をするんじゃなくって、ね、何か自分でできることがあるかなっていう風に、ね、自分の考え方を少しでも持っていかないと。相手を責めるだけではね、やっぱり解決しないかなという。うーん。
うんうん。 <laughs> そうですよね。 うん。 そうでね。 うーん。 歩み寄りとか、寄り添いとかって、あの、やっぱりものすごく大事だと思うんですけど
はい。 はい。
うん、なんかやっぱりどうしても相手のその気持ちというか、あの、立場分からないなみたいな
はい。 うん。
あの、相手もそれを隠したいみたいな時ってあると思うんですけど
はいはい。
そういう時って、なんかどのように切り抜けていったらいいと思います？
いや、確かにね、あのどうしが聞き方にもよるのかな。 あの、例えば、あの、「1つ、ま、「これについてちょっと調べてみて」って言って、ま、あ、調べてもらって、何か答えがね、この人は、ああ、こういう答えっていう結論を持ってきた時に、どう見てもね、その <laughs> 結論が一体何でこの結論になるか、どう見ても違うよねっていうか、なんでこんな、当たり前のことが気が付かないのかなって思うことがやっぱりね、あの、何回かあったんですよ、同じ人で。
あ、はい。 うーん。 ああ、そうですよね。
うーん、いや、それで、でも私にとっては、じゃあ、当たり前のことにように思えても、あ、この人は分からないんだ。そっか、みんな同じでは確かにないんだよねっていう、まずそのほんとに小さな気付きなんですけど、まあ自分の当たり前を人にも押し付けない、それを、自分の当たり前が人によって違うこともあるということをまず、認識をするということかな。うーん。
はいはい。 うん。 ああ、素晴らしいとおもす。確かに、あの、自分が当たり前でこうだっていう思ってても、周りとかあの、全く、いや、それ全然違うよっていうことってよくありますよね。
はい。 そうなんですよ。なんかね、ほんとに、これ当たり前じゃそんなことありえないでしょって思っていても他の人と話をしているとあれ？<giggles> あ、そうなんだ。あ、そういう考え方とか、まあ、そういうやり方も確かにあるよね、とかっていうのは、いや、ほんとありますね。自分がいかにこう、まあ、固まった考えでしか考えてなかったのかなって思い知らされる瞬間は <laughs> たくさんあります。
うん。 うーん。 うん。 まあ、そうですよね。今までのなんか、まあ、仕事の付き合いだったりとか、そだまあ、もちろん育ちとかにもよってくるんだと思うんですけど
はい。 うーん。 そうですね、うーん。
うん。やっぱそれを強要しないっていうか、相手にもそれを当たり前にしないって、やっぱものすごいく大事なことだと思いますね。
そうですね。ま、これまでね、自分が、あ、つ培ってきた知識だとか経験とかももちろん違いますし、ま、育ってきた環境とかも、ま、違うので、ま、違いがあって当然 <giggles> っていうことをうーん。
うん。 そうです。 うーん、そうですね。 いや、ずなんかあの、素晴らしいお話聞かしていただいて、ありがとうって、あ、ほんとに楽しかったです、参考になりました。
いやいや、まだまだ自分が未熟なところばっかりで試行錯誤を重ねながら <giggles> 練習中ですが、これまでからも続けたいと思います。
はい。 はい、頑張ってください。
はい。